Ừm, bạn ơi, dạo gần đây á kìa, mình cảm thấy sức khỏe mình đi xuống khá là nhiều á, kiểu mình bị tăng cân do cái thói quen ăn uống nó, kiểu, không có lành mạnh á, kiểu, thích gì ăn nấy, ờ, ăn những cái đồ ăn mà, kiểu, không tốt cho sức khỏe nè, ừm, những đồ ăn mà nhiều dầu mỡ nè, đó, ờm, giờ bị tăng cân. Ờ, đồng thời thì, kiểu, công việc này kia cũng khá là áp lực á kìa, cho nên cảm thấy là sức khỏe nó cũng tinh thần cũng giảm sút rất là nhiều. Cho nên là mình muốn có gì làm gì đó để mà cải thiện á, thì mình có quyết định là, kiểu, đi tập gym á, để một phần nào đó, ờ, giúp mình cải thiện cái sức khỏe. Thì mình tập được đâu đó hơn 1 tháng rồi á, nhưng mà mình cảm thấy là những cái mục tiêu đề ra thì nó không đạt được á, cho nên mình cảm thấy, kiểu, khá là nản. Rồi trong quá trình tập luyện thì gặp, ừm, ví dụ, nh những cái ví dụ là ánh mắt có thể là soi mói này kia hay là, kiểu, người ta đánh giá mình á, thì mình cũng cảm thấy rất là nản cho nên là mình cũng muốn bỏ á kìa. Thì hông biết là bạn có thể cho mình một số lời khuyên để giúp mình cải thiện cái tình trạng này được hông ta?
Nè. Ờ, sao vậy? Vậy hả? Vâng, ra vậy. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình khá là hiểu cái t vấn đề của bạn đang gặp phải đó nà thực sự là mình nhận thấy được là cái vấn đề sức khỏe của mình đang đi xuống, đúng không? Và mình muốn duy trì được một cái thói quen tập lâu dài nhưng mà lại có quá nhiều cái rào cản khiến cho mình bỏ dở giữa chừng. Thì nói thật với bạn nhá, là mình chia sẻ thật đó là việc mà xây dựng một cái thói quen ấy, đặc biệt là thói quen tập thể dục ấy, nó không phải là quá dễ đâu, nó thực sự là rất khó đấy chứ. Bởi vì, ừm, ừm, có quá nhiều rào cản trong cái cuộc sống hiện nay, đặc biệt là gi ừm, giới trẻ của mình hiện tại á. Thế nên, ừm, mình để mà mình hiểu thêm cái tình trạng của bạn bởi vì mỗi người, ờ, một cái tình huống nó khác nhau mà, thế nên là mình xin phép được hỏi thêm nhá, là hiện tại bạn đang cố gắng nà duy trì ì cái thói quen tập, ừm, như nào nhỉ? Th tần suất mỗi tuần là bao nhiêu và thường là mỗi buổi tập nó có kéo dài khoảng bao lâu?
Ừm. Ưm, ừm. À, để mà nói thì hiện tại thì nói chung là công việc, ừm, cũng không có, gọi là, có nhiều khó khăn cho lắm á, cho nên mình cũng, gọi là, có khá nhiều thời gian rảnh rỗi á. Cho nên là mỗi ngày sau giờ làm thì mình đến phòng gym tập và mỗi buổi như vậy thì mình cố gắng dành thời gian ở phòng gym là đâu đó từ tầm 1 tiếng đến 1,5 tiếng nè, và mỗi tuần như vậy thì mình cũng tập, ừm, từ 4-5 buổi, dành đâu đó từ 1-2 buổi để mà có thể là cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi đó kìa. Đó, thì mình cũng thấy là cái tần suất mình tập luyện như vậy cũng khá là nhiều đi, nhưng mà cũng không hiểu tại sao mà tập hoài, tập hoài như vậy nhưng mà mình cũng không thấy đạt những cái mục tiêu mình đề ra, mí dụ như là, ờ, ừm, giảm cân nè hay là, kiểu, tăng sức bền này kia á kìa, cho nên là cũng cảm thấy khá là nản, kiểu, chán chường đó.
Ờ. Ừm, mình hiểu. Rồi, thì nghe bạn chia sẻ thì mình cũng thấy được là bạn, à, mục tiêu của bạn, ừm, ngoài việc là muốn là khỏe hơn, đúng không? Bởi vì thấy được sức khỏe đi xuống thì mình còn muốn là cải thiện vóc dáng để giảm cân, đúng không?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ bên ưm?
Rồi. Ừm, thế thì bây giờ là mình đi tập một mình nhỉ hay là có đồng đội gì đi cùng không?
À, ừm, cái việc tập thì nói chung là mình cũng chỉ tập có một mình thôi, tại vì cái phòng gym nó thì nó cũng, gọi là, x khá xa nơi mình sống á, cho nên là mình cũng hông có quen ai ở phòng gym cả. Ờ, mình cũng có từng, kiểu, thử, kiểu, rủ rê một số người đồng nghiệp á đi tập chung với mình á kìa, nhưng mà, kiểu, cũng chỉ tập được khoảng một thời gian ngắn thôi, ví dụ 1 tuần, 2 tuần gì đó thôi thì họ cũng, ờ, bỏ ngang giữa chừng á kìa. Tại vì họ cũng bận rộn cái cuộc sống cá nhân của họ, may là, kiểu, họ cũng, kiểu, không có cái là hứng thú quá với việc tập gym á, nên là, ờ, đến tới điểm hiện tại thì nói chung là vẫn chỉ tập một mình thôi.
Ờ, mình hiểu. Rồi, mình hiểu. Vậy thì nghe vấn đề của bạn thì mình thấy nhá, là bạn đã có thể duy trì được cái thói quen tập khá là đều đặn trong vòng 1 tháng đấy, mà mỗi buổi mình còn tập được tận 4 đến 5 buổi một tuần khá là nhiều. Và mỗi tuần ờ, mỗi buổi của mình cũng kéo dài từ 1 đến 1,5 tiếng thì chứng tỏ là trong một tháng vừa rồi bạn đã duy trì được cái thói quen này đấy chứ không phải là mình bỏ dở giữa chừng đâu. Nhưng chẳng qua nà, đến hiện tại mình đang không có động lực để mà mình tiếp tục duy trì cái thói quen này là bởi vì mình chưa thấy nó thực sự có cái hiệu quả và đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn, đúng không?
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng như bạn nói á, là mình cảm thấy nó không có đạt được những mục tiêu như mà mình đề ra kìa. Ví dụ, ơ, do mình mình trước khi mình đi tập á, thì mình đề ra một cái mục tiêu là đâu đó mình sẽ giảm được tầm 10 ký trong vòng một tháng đi, nhưng mà thực tế thì sau hơn hơn 1 tháng tập luyện á, thì mình cảm thấy là cái mục tiêu nó mình chả đạt được, tức là mình lên cái cân ở phòng gym mình đo á, thì đâu đó chỉ mình chỉ giảm được tầm có 1 ký đến 2 ký à. Và cái, ưm, cơ bắp này kia á, thì mình cũng không thấy đâu cả, kiểu, chân tay thì vẫn teo tóp như vậy, không có thấy tay chân nó đô ra, dáng người đô ra cho lắm. Và, ừm, ừm, tập thì ví dụ như những buổi đầu đi tập về thì cơ thể cũng rất, kiểu, đau nhức á, tại vì mình cũng không phải là người, kiểu, vận động thường xuyên cho nên là tự nhiên đùng một phát, à, tập ừ, thể nên cơ thể cũng rất là đau nên là mình cũng cảm thấy hơi nản đó.
Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, đương nhiên rồi. Ờ, đương nhiên rồi! Việc, ừm, ờ, mình đi tập thì ai cũng đau ấy mà. Ừm, đau là bởi vì thứ nhất là mình chưa quen và thứ hai là, ừm, cái cơ của mình nó cũng đang được xây lên đấy. Thế thì mình đang thấy là bạn đi tập rất là chăm, chứ không phải là không chăm đâu, nhưng chẳng qua là mình chưa thấy được cái hiệu quả là, à, vậy thì mình phải xem xem là cái vấn đề nó nằm ở đâu? Có thể là bạn đi tập chăm, tuy nhiên là bạn tập có thể là chưa đúng, chưa đúng bài và chưa đúng nhóm cơ thì nó sẽ, e chỉ giúp cho bạn có thể là, ừm, coi như là tăng thêm vận động mỗi ngày thôi chứ không phải thực chứ không thực sự có tác dụng lên việc đó là xây cơ và giảm mỡ. Đó, thì bây giờ mình phải quay lại ngược lại cái vấn đề là mình đã tập, ừm, bài như thế nào? Thì là bình thường là bạn, ừm, tập như thế nào nhỉ? Mình cứ đến rồi mình sử dụng những cái máy thôi hay là mình có tìm hiểu từ trước là mình nên tập, ừm, bài này tên tập bài kia không?
Ừm, ừm. À! Ừm. Ừm, ừm. À! Ừm, để nói thì nói chung là mình cũng là một người mới ấy kìa, mình cũng không không có, gọi là, quá nhiều kinh nghiệm ở phòng gym á. Nói chung là bữa đầu đến thì nói chung là cũng, gọi là, khá là bỡ ngỡ đi, mình cũng không biết là phải tập như thế nào cả. Rồi nhìn xung quanh thì ai cũng tập rất là hăng say rồi vóc dáng thì cũng rất là đẹp này kia nên cũng cảm thấy khá là tự ti ấy kìa. Thì mình cũng có hỏi, ờ, cái chủ phòng gym á, là bây giờ mình là người mới này, bây giờ có thể chỉ cho mình, kiểu, một số cái bài cơ bản được hay không? Mà dễ bắt đầu cho người mới không? Ờ, thì họ cũng chỉ cho mình xài mấy cái máy, ờ, phổ biến ở phòng gym thôi, ví dụ là máy chạy bộ nè, thì mỗi ngày, đúng hông? Trước khi mà bắt đầu vô tập á, thì mình cũng, à, lên máy chạy bộ á, mình chạy đâu đó tầm 15-30 phút để có thể làm nóng người nè, để vô khởi động trước, rồi sau đó mới tập những cái nhóm cơ mà mình muốn á. Thì họ chỉ cũng thì mình cũng nói như là mình ví dụ mình muốn tập tay, tập ngực này kia thì họ cũng chỉ cho mình mấy cái bài cơ bản thôi, thì mình cứ, ư, làm y chang như họ thôi thì họ chỉ sao thì mình làm nấy, chứ mình cũng không, kiểu, chế cháo hay là kiểu, à, tìm hiểu thêm mấy cái bài tập, ừm, à, mới hay làm cái gì cả. Rồi mình cái mức tạ thì mình cũng chỉ nâng ở mức nhẹ thôi, tại vì mình mười mới mà, nên mình cũng không có s kiểu, mình sợ là, kiểu, chấn thương á, cho nên mình cũng không có dám, kiểu, nâng cái mức tạ nặng lắm đâu. Cho nên là sau hơn một tháng thì mình cũng chỉ tập cái mức tạ, ờ, như m mới ban đầu thôi thì mình cũng cảm thấy là, ờ, kiểu như, nó, kiểu, ơ, ơ, nó cũng hơi nhẹ nhẹ rồi á kìa, tức là phần nào mình cảm thấy nó, kiểu, nó cơ thể mình cũng quen dần rồi thì mình cũng đang tính là chắc, ừm, sắp tới thì mình có thể thử nâng m nâng mức tạ lên, dù nhẹ hơn một chút thì để xem thử nó có hiệu quả hơn hay không.
Ờ, mình Rồi. À! Ra vậy! Đúng vậy!. Ừm. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì, ừm, mình thấy nhá, là bạn đặt mục tiêu trong vòng một tháng mà mình giảm được 10 cân thì thứ nhất là đánh giá cái mục tiêu này nó cũng hơi quá đấy. Đó, t thật sự là hơi quá bởi vì, ờ, ngoại trừ nh những ai mà họ đang phải siết cân một cách khắc nghiệt lắm ấy, thì một tháng họ mới có thể giảm, ờ, nhiều cân như thế được. Còn nếu mà để tốt cho sức khỏe nhé, thì mình khuyên bạn chỉ nên giảm từ 1 cho đến 1,5 cân trong vòng một tháng thì chứng tỏ là trong cái tháng vừa rồi bạn đạt đã có thể giảm cân một cách lành mạnh chứ đừng nên ép bản thân quá nhá. Bởi vì mình cũng không cấp thiết đến mức độ như thế. Thế tuy nhiên là bây giờ mình muốn là, à, mình muốn thấy được là có sự cải thiện rõ ràng hơn trong việc, ờ, hình thể thì mình khuyên bạn là thứ nhất, nếu mình có điều kiện thì hãy thử, ờ, liên hệ với ph bên phòng tập để xem họ có, ưm, PT tức là người hướng dẫn thể hình nào không thì mình hoàn toàn có thể nhờ họ giúp đỡ cũng như là có thể là thuê một tháng thôi. Mình chỉ cần một tháng có có PT thôi là họ sẽ giúp cho bạn là lên kế hoạch này, là buổi này mình tập nhóm cơ nào, buổi sau mình tập vào nhóm cơ nào, cũng như là các cái bài tập và họ cũng sẽ tăng dần cái độ khó của từng bài tập nê tập lên ấy, thì nó cũng sẽ lại giúp cho là cái cơ của mình nó quen dần dần với mức độ thì nó sẽ giận giúp cho mình xây cơ cũng như là giảm mỡ đi. Đó, kết hợp với chế độ ăn uống mà PT, ờm, đưa ra cho mình nữa ấy, thì nó sẽ giúp cho bạn, ờ, có thể là cải thiện được cái vóc dáng nhanh hơn. Nhưng mà mình cũng nên đặt cái mục tiêu chia nhỏ nó ra nhá, chứ không nên là một tháng 10 cân là quá khắc nghiệt rồi. Mình nên chia nhỏ ra đi 3 tháng đi, 3 tháng là quá nhiều rồi, là gấp đôi tháng vừa rồi rồi. Đó, thì cứ 3 tháng một, 3 tháng một thì chỉ trong vòng nửa năm thôi là bạn hoàn toàn có thể đạt được cái số cân mà mình mong muốn. Đấy, bạn thấy là cái cách này nó có phù hợp với mình hông?
À. Ừm. Ừm, ừm. Chế độ ăn uống ha. Ừm. Ừm, ô kê, ô kê. Ừm, mình sẽ lưu ý vấn đề này ha. Đúng như bạn nói thì có thể là phần nào đó cái mục tiêu mình đưa ra nó hơi quá cao, mình không đạt được mục tiêu như vậy nên mình rất là dễ bị nản. Thì chắc là sau qua đợt này á thì mình cũng cố gắng mình chia nhỏ cái mục tiêu đó ra và nếu mà mình hoàn thành nó được thì chắc là mình sẽ có động lực để mà tiếp tục, ừm, duy trì cái thói quen, kiểu, tập luyện đều đặn hơn. Và, ừm, mình cũng sẽ cân nhắc cái đến việc mà thuê PT ha, kiểu, đúng như bạn nói thì cái thuê PT thì mình thấy là họ có thể giúp mình là, ừm, xây dựng một cái lộ trình tập luyện nó rõ ràng hơn, đúng hông? Kiểu, ờ, đưa ra những cái chế độ dinh dưỡng này kia ph với bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ tiến bộ hơn nhanh rất là nhiều. Ừm, mình sẽ cân nhắc đến việc này.
Đúng vậy. Đúng, đúng. Đúng. Đó, vậy thì nếu như mà mình không thuế PT được thì sao? Thì bây giờ mình có thấy là trên mạng xã hội nó cũng có rất là nhiều người chia sẻ về các cái, á, bài tập, đúng không? Thì mình hoàn toàn có thể tham khảo ở đó và áp dụng. Nhưng mà tuy nhiên là mình cũng phải cảm nhận, phải linh hoạt thay đổi để dựa vào cái cảm nhận của mình ấy. Nếu như mà cơ thể của mình nó nó không quá hợp với cái bài tập đấy hay mức tạ đấy thì mình cũng phải điều chỉnh cho linh hoạt nhá. Tức là mình thay đổi cái bài tập đi, thay đổi cái thời lượng tập, cũng như là thay đổi cái cường độ để tránh nhàm chán, cũng như là, à, để khiến cho cái cơ bắp của mình nó cũng nó đang quen với một cái bài gì đấy hay mức tạ nào đấy thì nó cũng nó cũng cứ bình thường thôi, đúng không? Thì bây giờ mình nâng tạ lên, nâng cái mức tạ lên thì nó cũng giúp cho mình, kiểu, dùng sức hơn thì núc đấy nó cũng sẽ, a, tập nhiều hơn vào cơ, đó, đấy là cái thứ hai mà mình muốn nói với bạn. Và cái thứ ba ấy nữa là mình cũng mong là bạn đừng so sánh bản thân mình với những người người ta tập ở phòng tập khi mà cái thể cái vóc dáng của mình chưa được như mình mong muốn. Bởi vì ai cũng có cái thời điểm bắt đầu thôi bạn ạ, nói thật là như thế, có thể là trong cái thời điểm mà họ, ờ, mới đi tập phòng gym thì họ cũng có một cái thân hình hơi mũm mĩm một xíu như vậy, nhưng mà chỉ sau vài tháng hay hoặc là nửa năm họ đặt ra cái mục tiêu thì họ đã đ đạt được và bây giờ bạn lại nhìn họ với một cái ánh mắt ao ao ước thì bạn cũng đừng quá là so sánh. Ai cũng có bắt đầu cả, mình cũng đang ở thời điểm bắt đầu, thế nên là mình cứ cố gắng duy trì cái thói quen tập này thì mình tin tưởng là chỉ trong vòng 3 tháng đến 6 tháng tới thì chắc chắn bạn sẽ đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra, có một cái thân hình mơ ước và sức khỏe cải thiện hơn rất là nhiều. Thì lúc đấy có thể có những người cũng họ mới đi tập thì họ lại nhìn bạn với ánh mắt như bạn bây giờ thì sao, đúng không? Nên là đừng có lo lắng quá ha.
Ừm. À. Ừm. Ừm, đúng ha. Ừm. Ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm, đúng như những những lời khuyên mà bạn vừa chia sẻ với mình á kìa thì đúng là mình sẽ cố gắng phần nào đó, gọi là, đa dạng hóa các bài tập hơn. Tại vì đúng như cái, kiểu, mà tập đi tập lại một cái bài tập thì nó cũng khá là nhàm chán, đúng hông? Và trên mạng ngày nay thì cũng có rất là nhiều các cái chuyên gia huấn luyện viên này kia để chia sẻ các kinh nghiệm tập luyện á, thì chắc chắn là mình sẽ tham khảo ý kiến của họ. Và đồng thời, ừm, mình sẽ cũng sẽ không so sánh với lại những cái người xung quanh. Tại vì nếu mà so sánh với họ như vậy thì mình cảm thấy rất dễ bị nản, ừm, mình chỉ tập trung vô cái việc tập luyện mình thôi, đúng hông? So sánh, kiểu, so sánh với chính mình của ngày hôm trước thôi, để mà có thấy cái sự tiến bộ thì mình có cái động lực để tôi tập luyện nhiều hơn. Ừm, mình sẽ lưu ý đến vấn này ha. Ờ, mình cám ơn nhất là nhiều về cái lời khuyên cũng như là cái sự hỗ trợ của bạn ngày hôm nay ha. Nhờ có những cái lời khuyên, sự hỗ trợ của bạn nên mình cảm thấy tự tin rất là nhiều nè, và có động lực để mà tiếp tục duy trì cái thói quen tập luyện này hơn rồi đó.
Ừm. Đúng vậy. Đúng rồi đó. Ờ, mình sau ngày hôm nay thì mình sẽ chúc bạn là sẽ sớm đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra nha và hãy cố gắng duy trì cái thói quen tập này càng lâu càng tốt như là một cái lối sống một cách lành mạnh ha.
Ừm, mình nhớ rồi ha, tạm biệt bạn.
Chào ba